Ev işlerini adil paylaşmanın pratik yolları neler acaba?
Ya bu konu aslında benim, ııı, bir kanayan yaram diyebilirim. Iıı, öğrencilik zamanlarında arkadaşlarımla bu ev işlerini paylaşmakta çok zorlanıyorduk. Yani, mesela, bulaşık her zaman bir problem, her zaman kalan bir işti bizim için.
Hadi ya. Bulaşık makinesi var mıydı evde?
Maalesef, yani, ııı, bulaşık makinesi olan evde yaşadığımızda bile bulaşık makinesini doldurmak bu sefer problem oluyordu. Yani bulaşık her zaman hayatımızın bir, ııı, sorunu olarak devam etti bizim için.
Hı hı. Doldurmak ve boşaltmak. Yani, aslında, evet, ııı, artık çoğu evde bulaşık makinesi var dediğin gibi ama genelde de, ııı, ev paylaşımlarında bazı kritik noktalar, ııı, işte, ütü gibi, ııı, bulaşık gibi problem olabiliyor. Başka mesela ne problemler yaşıyordun ve, emm
Hı hı. Evet.
Yani, iş şiddetli boyutlara ulaşıyor mu ulaşıyor muydu? Kavgalara dönüşüyor muydu?
Evet, yani, bulaşık konusunda kesinlikle kavga boyutuna bu dönüşüyordu. Yani, biz artık, ııı, böyle, "İş işleri nasıl paylaşırız, bu işlerin bir şekilde bitmesi lazım, ııı, nasıl yaparız?" diye bir sürü yöntem denedik. Mesela bir kâğıdı b buzdolabına yapıştırıp üzerine herkesin görev dağılımını yazıyorduk. Iıı, ilk başta bunu denedik ama b <scoffs> bulaşık sırası gelen yine tıkanıyordu. Yani bulaşık da o kâğıdın üzeri, ııı, bir tik atıp işaretlenmiyordu asla. Iıı, bazen bunun yüzünden, ya, böyle, yüksek sesle tartıştığımız dönemler oldu.
Kesinlikle. Güzel. Peki, güzel bir şey yapmışsınız, plan yapmışsınız aslında. Eee, iş programı yapmışsınız. Hani, böyle, eee, restoranlarda da görüyoruz. İşte, özellikle tuvaletlerde böyle bir kâğıt asılı oluyor. Orada e i kişilerin, çalışanların isimleri oluyor ve, eee, herkes sırası geldiğince orayı temizlemek zorunda. Temizledikten sonra tik atıyor. Peki, sırası gelen, eee, aslında yapmak zorunda. Niye yapmıyordu ve bunun açıklamasını diğer tarafa nasıl Yani, arkadaşın mesela yapmadığı zaman sana ne diyor?
Hı hı. Hı hı. Yani, üşendim, eee, erteledim, "Yapacaktım, şu zaman yapacağım, bu zaman yapacağım." gibi bahaneler aslında bu sadece arkadaşımın değil, bulaşık sırası bana geldiğinde benim de yaşadığım sorunlardı. Yani, ben de bazen erteliyordum. Eee, sonra bu yöntemi değiştirme kararı aldık. Baktık ki çözülmüyor. Eee, dedik ki "Mesela yemeği ben yapıyorsam bulaşığı sen yıkayacaksın. Yemeği sen yapıyorsam bulaşığı ben yıkayacağım. En azından, eee, yemek ve bulaşık evdeki en zor görevlerdi bizim için, paylaşmış olalım ki, eee, şey yapalım, hani, bir şekilde hemen yemeğin üzerine halledelim, eee, bi bu bulaşık işi kalmasın." diye düşündük.
Hı hı. Hıı. Mesela ne yaptınız? Hı hı. Evet. E, peki, onu nasıl paylaşıyordunuz? Yani, bunu, ııı, normal, eee, planlamayı paylaşamayan, iii, bir grup, bir grup arkadaş burada daha büyük sıkıntılar çıkmıyor muydu? İşte, "Bugün ben yemek yapmak istemiyorum bulaşığı." Yani orada da bir aslında tartışma çıkabilir. Bunu nasıl hallediyordunuz? Değişimli miydi bu arada, hani, bir gün yemeği ben, bir gün yemeği arkadaşım, şeklinde?
Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Aslında <chuckles> o da güzel bir planlama gibi göründü bizim gözümüzde. "A, çok mantıklıymış, böyle yapalım." dedik ama en başta, ııı, hani haftanın ilk günü başladık bu işe. Pazartesi günü yemeği ben yapıyorum, eee, bulaşığı arkadaşım yıkıyor, salı günü tam tersi. Hani, böyle her gün değişe değişe gidecekti. Iıı, evet, ama "Bir gün ben dışarıda yemek yedim, yemek istemiyorum." dendiği zaman, ııı, o zaman da tıkanmaya başladık çünkü bu sefer yemeği de ben yapacağım, bulaşığı da ben yıkayacağım. O zaman ben de yemek yapmayıp, ben de aç kalıyordum, ııı, ki o bulaşık yıkama
Hıh, evet. Evet. Mantıklı, gayet mantıklı. E, program tamamen bozuluyordu. <chuckles>
Ay aynen, aynen öyle.
Yani, bence, e, aslında, ııı, bu tip planlamalar yapmak çok mantıklı. Adil bir şekilde, ııı, ve pratik bir şekilde ev işlerini, eee, paylaşmakta çok doğru bir yöntem izlemişsiniz. Hatta, ilk yönteminiz bence daha mantıklı gibi gözüküyor. Eee, aynı işi sırayla paylaşmak şeklinde. Çünkü işten işe de fark var. Ba e yemek yapmak, e, birçok insana daha iyi geliyor. Iıı, bazı insanlara da bulaşık yerleştirmek daha iyi geliyor. O yüzden aslında iş başında, ııı, plan yapmak, iş iş ayırmak çok daha mantıklı geliyor. Peki, bu 2 yöntemden sonra ne uyguladınız? Yani 3'üncü bir yönteme geçtiniz mi? Iıı, olayı çözebildiniz mi neticesinde? Onu me merak ettim.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Evet, yani, aslında benim düşüncem şu: En başta, eee, biraz da buraya girmek istiyorum. Aileden eee, gelen bir eğitim aslında bu. Ailede bir iş yaptırılmayınca, ya, mesela te ben k aile evimde temizlik yapardım sürekli anneme yardımcı olmak için. Hatta, eee, anneme yardımcı olmak değil, temizliği ben yapardım, yani, evde temizlik benim görevimdi. Öğrenci evine geçtiğim zaman temizlikten hiçbir zaman gocunmadım çünkü aile evinden gördüğüm bir alışkanlıktı bu benim için. Iıı, sonrasında, sonrasında, ııı, yani, ev arkadaşım da aynı durumu yaşamamışti. Mesela, hiç çalışmamış, hep annesi yapmış işleri, eee, ona çok zor geliyordu. Bunu, evet, önce bir bunu alıştırmak istedim. Iıı, yavaş yavaş, yani, işleri paylaşa paylaşa yapıyoruz ama, eee, dedim ki, "Tamam, bulaşığı da beraber yıkayalım. Ben yıkayayım, ben köpükleyeyim, sen durula. Aynı anda yapalım. Hani, ikimiz de bulaşık yıkamış olalım, birimiz yıkamış olalım değil." Eee
Lütfen. Kesinlikle. Şahane. Kesinlikle, çok güzel. Hımm. Alışkın değil. E, çok güzel bir yöntem aslında, evet.
Ya, o şekilde aslında en son denediğimiz yöntem oydu. O şekilde çözdük bulaşık işini.
Ha, çözdünüz en neticesinde. Aslında, eee, çocuk eğitiminde, e, bu tip şeyler yapılıyor. Eee, işte küçük yaştan çocukları alıştırma, ev işlerine, işte, bulaşık olabilir, yemek yapma olabilir, ev temizliği olabilir. Eee, ama işte ebeveynlerle beraber, beraber yapma, aynı anda yapma. Aslında sen bunu uygulamışsın arkadaşın üzerinde. Çok bu konuda takdir ediyorum seni. Aslında eğitici bir hareket. Çünkü insanlar bazen tek başına bir şey yapmak istemeseler de biriyle beraber iş zor bile olsa yapabiliyorlar. Takım çalışması dediğimiz. Eee, sen de bunu uygulamışsın, eee, ve muvaffak da olmuşsun işin neticesinde.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Aslında, eee, böyle, bizim için çok çok kolaylaştırdı işleri ve bu şekilde daha da hızlı bittiğini gördük ve ikimiz de yorulmadan sıkılmadan nefret ettiğimiz bir işi bitirebildik. Aslında bu biraz da annemden öğrendiğim bir yöntem çünkü babamın yapmadığı işleri b annem babama bu şekilde yaptırıyordu. Hani, ilk başta "Gel beraber yapalım." işte, bir yemek yapılacak, "Gel şu kısmı sen yap, bu kısmı ben yapayım."
Eh, hani Harika ya, vallaha.
Ama yavaş yavaş babam, eee, bu ev işlerine dâhil oldu. Artık, eee, annem ev işlerini adil paylaşmanın pratik yolu olarak, eee, babamı eğitmekle başladı diyebilirim.
Eğitmek ve eğitmenin ötesinde beraber, eee, aynı anda yapmak, işte, yemeği, bulaşığı, eee, ütü belki biraz zor olabilir aynı anda yapmak. Biri ucundan tutacak, biri ütüleyecek gibi. Çünkü ütü de genelde sevilmeyen bir, emm, ev işi. Ama ütüde problem yaşadığınızı sanmıyorum. Çünkü herkes kendi ütüsünü muhtemelen yapmıştır. Eee, peki, tecrübelerine dayanarak, işte, evli çiftlere, eee, veya beraber aynı, eee, evi paylaşan, eee, erkek kadın ilişkilerinde veya bir çekirdek aile olabilir, neler tavsiye edersin bu tecrübelerinden, eee, yola çıkarak? Veya yarın öbürsü gün bir a
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı.
Eee, ev paylaştın yine bir eşinle veya bir çocuğunuz da oldu. Eee, neleri önerirsin? Neler yapılması gerekir sence?
Hı hı. Aslında bu önerileri direkt olarak kendime yaptım çünkü şu an kız arkadaşımla yaşıyorum. Eee, kız arkadaşımla yaşamıyork Tamamdır. Eee, ev a hani, ev arkadaşıyla kız arkadaş aynı şey olmuyor. Ev arkadaşını, ııı, "Ya ben bunu bugün yapmak istemiyorum." deyip ikna edebiliyorsun bir şekilde ama kız arkadaşımı ikna edemiyorum. Eee Evet. Ve
A, süper! Örnekler ver o zaman bize. Hı hı. <chuckles> Zor kadınları ikna etmek kolay değil.
Ütüden bahsetmiştin. Yani, ütü gerçekten benim en yapmadığım, en çok sevmediğim şey. Aile evinden çıktıktan sonra, ııı, işte, 1 sene öncesine kadar hiç ütü yapmadım. Hep ütüsüz gezdim çünkü nefret ediyordum. Şimdi kız arkadaşım mecburen, eee, "Bu şekilde gezemezsin." dediği için ütü yapmak zorunda kalıyorum.
Hı hı. Şanslısın. Çok iyi.
Yani, kız arkadaşımla da aslında daha, böyle, medeni şekillerde çözdük. Eee, mesela o okula gidiyor, eee, okula gittiği için de ben evden çalıştığım için, eee, benim evde olduğum sürede yapılacak işleri ben yapıyorum. Iıı, ben evden çalıştığım sürede yapabildiklerimi yapıyorum. Döndüğünde, o geldiğinde, eee, kalan işleri o gün içerisinde paylaşıyoruz.
Mesela? Hı hı. Peki, yine böyle bir çizelgeniz var mı? Bir, eee, haftalık veya, eee, daha uzun, o aylık, 15 günlük planlar yapıp yine böyle bir dolabın üzerine, buzdolabın üzerine asıyor musunuz bu planları yoksa biraz daha spontan mı gidiyorsunuz gün gün?
Hı hı. Ya, biraz daha spontan gitmek zorundayız çünkü 2 tane köpeğimiz var bizim. 2 tane köpek olunca da ev sürekli dağılıyor, sürekli kirleniyor ve, yani, onu anlık olarak temizliğimizi yapıyoruz, anlık olarak ev işlerimizi yapıyoruz. E, yemek işini zaten, eee, genelde ben yapıyorum çünkü dediğim gibi kız arkadaşım, eee, dışarıda oluyor, ben evdeyim. Eee, ben evi evde yemekleri yaptığım için de geldiğinde kız arkadaşım, işte, geri kalan kısımları topluyor, mutfağı toparlıyor. Yani, bir şeyi ben yaptığım için kalan şeyi kız arkadaşım yapıyor gibi adil bir paylaşım yaptık kendi aramızda.
Hıı. Anlıyorum. Ha, peki, böyle çatışma falan hiç olmadı mı? Yani, yine bir plana ihtiyaç duymadınız mı? Mesela örnek veriyorum, eee, köpek bakımı da ciddi bir, eee, mesai isteyen bir şey. İşte, sabah akşam çıkartılması gerekiyor. Eee, bunlarda da plan yapılıyor genelde. Plan yapanlar çok. Sizde böyle bir, eee, ihtiyaç yok mu şu sıralar?
Hı hı. Evet. Ya, aslında sen, eee, en başta "Ev işlerini adil paylaşmanın pratik yolları nelerdir?" diye sorduğunda, eee, ben bu konuyu o yüzden açmıştım. Şu anda seninle konuşurken fark ettim ki ev işlerini adil paylaşmıyormuşuz biz kız arkadaşımla çünkü, eee, köpekleri de ben gezdiriyorum, yemeği de ben yapıyorum, yani, o akşam geldiğimde e, ihale bana kalmış gibi duruyor. <chuckles> Bunun üzerine tekrardan düşünüp bir plan çizmem gerekiyor galiba.
Hı hı. <chuckles> İhale sana mı kaldı, yani, ev işlerinde, öyle mi gözü <chuckles> Yani, emm, hayatta her şeyde olduğu gibi bu işte de adil olmak lazım. Eee, kesinlikle kadının, e veya 1 kadın 1 erkek evi paylaşıyorsa kadının üzerine yüklenmemek lazım. Çünkü artık kadınlar da dışarıda çalışıyorlar. Eee Eski, eee, Türk toplumu veya geleneksel yapılar kalmadı pek eee, kadınlar da dışarıda çalıştığı için. Gerçekten adil olmak gerekir. Eee, yani, kadın erkek eşit olduğu için bence, eee
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı.
öğrenci evinde yaptığın çok güzel bir uygulamaymış. Bunu devam ettirebilirsin sanki.
Ya, aslında şu an geleneksel Türk tok toplumundaki kadın gibiyim ben. İşler benim üstüme kalmış, eee, ama ben şey a aslında az önce biraz da
Hı. Bundan hoşlanıyor musun peki? Yani, seni rahatsız ediyor mu, yoksa mutlu musun?
Yok, hayır. Eee, az önce de zaten biraz daha, eee, şaka yollu söyledim bunları, eee, eşit değil belki ama adil. Çünkü kız arkadaşım, eee, dışarı gidiyor, eee, okula gidiyor, günde 2 saat, 2,5 saat yol yapıyor. Ben evdeyim, eee, hani, o köpekleri çıkarmaya kalksa çok daha fazla yorulacak. Ben daha az yorulduğum için adil bir şekilde, eee, köpekleri dışarı çıkarmaktan da gayet keyif alıyorum. Hani, kız arkadaşım, eee, biraz daha dinlenebilsin istiyorum. Bu hiç problem değil benim için, eee, eşit olmakla adil olmak aynı şey olmuyor bazen. E, şimdi eşit iş şekilde bölersek işleri, eee, ikimiz de aynı seviyede iş yaparsak o benden çok çok daha fazla yorulacak. Bu da adil olmayacak. O yüzden bence şu an bizim yaptığımız biraz daha adaletli. Adil olmaya daha yakın.
Hımm. A, okay evet. Anladım. Evet, yani, eee, seni anlıyorum. Aslında eşitlik her zaman adillik de getirmiyor diyorsun, eee, sen eşitlikten ziyade adil olarak ayırdığına inanıyorsun. Bu da çok, ııı, güzel bir şey. Peki, e yarın öbürsü gün, eee, bir, işte, çocuğun olursa, mesela, eee, aynı şekilde ev işlerine onu da dâhil eder misin? Hangi yaşlarda dâhil edersin? Ve bu annenin uyguladığı yöntemi uygulamak ister miydin?
Hı hı. Hı hı. Kesinlikle ben, eee, evde kendi ayaklarım üzerinde durabilmeyi öğrendim. Çocuğumun da bunu öğrenmesini çok isterim. Eee, en küçük yaşta ne kadar erken başlayabiliyorsa yani çok da şey değil mesela, eee, biz yemek yaparken çekmeceyi açıp bize bir paket uzatabilsin, eee, 2 yaşında, 3 yaşında bunu yapabilir yani. Küçücük yaşta olsa bile, eee, bir şeylere katkı vermeye başlayabildiğini, eee, görmek isterim. Onun için elimden gelen her şeyi yaparım.
Harika. Şunu n üzerine şu aklıma geldi. Peki, eee, evet, seni annen bu konuda iyi yetiştirmiş ev işleri konusunda, eee, işleri paylaşma konusunda diyeyim, ev işlerinin dışında. Eee, ama eski nesillerde pek bunları göremiyoruz. Yani, genelde çocukları pek, "Aman, sen yapma, etme, hani, kırarsın, bozarsın." eee, deyip böyle yemekleri bile çocukların önüne hazır, eee, gelirmiş b birçok kesimde, özellikle Türk toplumunda. Ama bu biraz değişti sanki artık yakın zamanda. Yeni nesil biraz daha böyle, eee, bu tip şeylere özellikle ev işleri konusunda, eee, daha hazırlıklı mı yetişiyor? Daha böyle ev işlerinin anlayan, yardım eden bir nesil geliyor diyebilir miyiz?
Hı hı. Evet, maalesef. Hı hı. Hı hı. Eee, kısmen diyebiliriz. Önceden, eee, gerçekten, eee, aileler her şeyi çocukların önüne hazır getirmeye çok alışkındı. Şu anda da yine birçok kısım böyle ama sosyal medyanın etkisi bence çok, eee, fazla bu konuda. Çünkü sadece çocuklarını ev işleri yaptırdığını, bu şekilde eğittiğini gösteren çok fazla, böyle, milyonlarca takipçisi olan sosyal medya hesapları var. Eee, bu hesaplar da bence insanların fikirlerini değiştirdi. İnsanlar da artık "A, bak, başkasının çocuğu yapıyorsa benim çocuğum niye yapamasın? Ben niye eğitmeyeyim?" diye ufaktan ufaktan da olsa başladılar bence.
Hımm. Hadi ya! Yani, pratik yollardan biri sosyal medyayı da takip etmek aslında. Eee, pozitif yönde olumlu, eee, örnekler var diyorsun. Yani, eee, belki onlar takipçi kazanmak adına yapıyor ama birçok insanı da bu konuda etkiliyor, eee, çocuk eğitiminde ve, eee, yeni nesil eğitiminde, eee, biliyorsun. Evet.
Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, aslında tabii ki o kişiler, eee, belki çocukla alakalı bir eğitim almamış da belki bir pedagojik eğitimleri yok ama, eee, sonuçta her annenin buna da ihtiyacı yok, yani, anneler çocuklarını yıllardır kendileri yetiştiriyorlar. Eee, bu da bir insanın kendi çocuğuyla olan ilişkisini Instagram'da paylaşmasıyla, eee, akım olan bir konu aslında son zamanlarda. Eee, pozitif bir etki diyebilirim bunun için.
Hı hı. Evet, yani, eee, kendi çocukluğundan da bahsettin. Ş eee, öğrencilik yıllarından ve şu anda yaşadığın kız arkadaşınla olan, eee, paylaşımlarından bahsettin. Eee, hep de adil bir paylaşım yaşamışsın ve, eee, bunun yöntemlerinden de bahsettin. Aslında, eee, çok pratik, eee, bilgiler duydum senden. Konuşmak da çok keyifliydi bu konuyla alakalı. Çok teşekkür ederim.
Hı hı. Ben teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Kendine iyi bak.